Ja, die ersten Weihnachtsmärkte haben ja schon eröffnet und diese besinnliche Zeit, die geht ja jetzt so langsam richtig los dann und viele freuen sich ja auch darauf, da vielleicht 'n Glühwein zu trinken oder vielleicht was Schönes zu essen. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Welche Erinnerungen hast du denn jetzt zum Beispiel an einen Imbissstand oder auch an den Markt?
Ja, wie du schon angedeutet hast mit den Glühweinstand, ne, also der Weihnachtsmarkt, äh das waren immer schöne Zeiten. Das waren schöne Zeiten. In der Jugend ging das ja schon los so, ähm, wenn man dann 18 war oder ne, man dur den Glühwein durften wir ja auch schon vorher trinken, ne? Aber das waren immer ach, das waren schöne Zeiten am Glühwein-Stand und dann zur zur Currywurst gehen, ähm, oder die Bratwurst. All dies dieses ganze Flair. Hm, ich habe in Kaiserslautern, ähm, studiert und, äh, die hatten am Weihnachts groß, aber die hatten immer noch 'n Lagerfeuer aufgestellt.
Mhm. Mhm. Ah okay, ach das ist spannend, mhm.
Ah, war das schön. Ja, da haben wir da immer ei äh, ein, 2 Glühwein getrunken und am 2. war man da auch schon lustig dabei, ne? <chuckles>
<laughs> Okay, und war das etwas, was du sehr regelmäßig gemacht hast, also sprich, ja, schon so zweimal die Woche, wenn wenn die Zeit da war oder vielleicht sogar noch öfter?
Ja, also Weihnachtsmarkt, also so oft, das ging auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, gut, während der Schulzeit ging's halt meistens am Wochenende dann doch nur, aber, ähm ja, während der Unizeit, also wirklich so so oft das ging, ja, und was gab's denn da noch, ne? Ja, ja.
Mhm Was ist denn so mhm. Was ist denn so das 1., was dir jetzt so, wenn du an den Weihnachtsmarkt denkst ähm, der ist ja manchmal, ja, an so 'nem bestimmten Ort und gab's da irgendwas, wo du sagst: „Ja, wenn wir dann um die Ecke bo gebogen sind, dann hat man's schon gerochen?” Gab's da irgendwas, was, was wo's was so das 1. war, äh, was du vielleicht gerochen hast, wenn ihr dann immer näher gekommen seid zu diesem Weihnachtsmarkt?
Hm, ich glaube, die Bratwurst, die ries r äh, die riecht man recht weit, ja. Auf jeden Fall.
Mhm, okay. <chuckles> Mhm.
Ähm, und dann ein Geruch, der mir auch, äh äh, in die Nä in tsch die Churros, die riechst du auch. Kennst du die Churros?
Ähm. Ne, das sagt mir grad nichts, was ist das denn genau?
Äh, das ist so 'n, ähm, spanisches Gebäck und das gab's bei uns auch generell nur aufm Weihnachtsmarkt und das findest du auch generell in Deutschland ganz selten. Das gibt's vielleicht mal bei bei Lidl, dieser Lan äh, Länderwoche, wenn Spanien dran ist. Ähm, aber das findest du ganz selten in Deutschland und das ist so, ähm das sieht aus wie 'ne ewig lange Pommes, ähm, ist aber, äh, jetzt nicht so nicht so herzhaft, sondern wird halt, äh, is wird halt süß gemacht, ähm, frittiert und da kommt ganz viel Puderzucker drauf. Ähm, wird richtig knusprig gemacht und je nachdem, mau was die was die Leute wollen, kann man auch Nutella halt drauf machen, klar oder Karamell
Mhm. Okay. Ah. Mhm. Mhm. Ui. Also so wie so 'ne Art Krapfen, was dann ausgebacken wird in Fett?
frisch gegessen.